Ja, ja, gut, gut. Hervorragend, ne? Wenn die immer schlafen, wenn's ihnen gut geht, dann ja bisschen schlafen und dann ist auch 'n bisschen mehr ruhig. Und dann kann man schon mal was machen, ne? Ganz nah, ganz klar. Ja, sag mal mhm. Ja.
Ja. Genau. Ja. Ich habe jetzt die ganze Woche frei, weil ich die Arbeit verlassen habe, habe noch bisschen Resturlaub gehabt und nächste Woche beginne ich die neue Arbeit, ich wollte eigentlich die Familie vielleicht besuchen, dann, ähm, ich mache das doch nicht, weil es da immer so ja, da gehst du immer so 'n Thema, weswegen wir oft so ja, nicht streiten, aber Meinungsverschiedenheiten haben. Die wollen immer, dass ich zurück nach Deutschland ziehe und die akzeptieren immer noch nicht die Entscheidung nach 10 Jahren auch immer noch nicht, dass ich hier in Barcelona lebe.
Hm. U aha. Ja, ja. Aha. Ja. Warum denn? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Das ist so 'n e ja, die haben mir ständig gesagt: „Komm rüber, komm zurück, komm zu deiner Mama zurück.“
Nach 10 Jahren. Oh weia. Aha. Mhm. Mhm. A ve äh äh, vielleicht vermissen sie dich einfach. Ja? Ja.
Ja, auf jeden Fall, aber ich habe denen auch gesagt, dass ich 37 Jahre in Deutschland gewohnt habe und dass ich da nicht glücklich war. Und wenn ich jetzt zurückkomme und nur wegen denen, das bringt mir nix. Dann bin ich nach paar Monaten wieder unglücklich. Und dann bin ich ja wieder weg, ja. Das verstehen die auch, wenn ich das so begründe, aber, hm, e das meine Mutter ist halt
Mhm. Mhm. Ja. Aha. Ja sicher. Ja. Ja genau. Und dann ja. Ja, das geht a Ja, aha. Das heißt nicht, dass sie das mögen. Ja. Ja, oder fragt sie doch äh, frag sie doch, nach Barcelona zu ziehen. Das wäre doch das Gleiche. Ja, das muss sie selbst entscheiden, ne? Und
Ja, aber meine Mutter ist halt schon älter, ne, und die vermisst mich natürlich. Ja, ne, das wird sie nie machen. Ne, das wird sie nie machen. Die wird nicht mal nach nebenan umziehen. Also
<chuckles> Ah. Ja, ja.
Je älter man wird, umso sesshafter wird man. Das merke ich auch selber. Ich müsste eigentlich umziehen, wenn ich mal die Gelegenheit hätte, jetzt wieder remote zu arbeiten, müsste ich eigentlich irgendwo hinziehen, wo ich viel weniger Miete zahle, weil hier in Barcelona sind die Mieten so
Mhm. Hm. Ja. Ah. Ja. Mhm. Ja, ja.
unnormal hoch. Das ist das Problem Nummer 1 hier. Ja, viele ja, das ist irgendwie so 'n Magnet für die ganze Welt geworden. Die Menschen kommen aus aller Welt und dann steigen natürlich die Mietpreise, weil's mehr Anbieter gibt und dann mehr Nachfrage a besser gesagt.
Oh. Ja? Warum das denn? Nur weil's Barcelona ist und die Touristen dann und ja? Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mehr Nachfrage, g ganz klar. Ah. Na ja.
Ja, ähm, ja, das ist halt immer so 'n ewiges Thema, ne, wenn ich meine Entscheidung treffe und getroffen habe schon und die kritisieren das, die akzeptieren das nicht. Das ist immer so 'n Streitthema und hast du auch bei dir so 'n Thema?
Ja. Ja. Aha. Hm. Mhm. Mhm. Warum? Äh, warum reden die überhaupt darüber? Ich meine, was getan ist, ist getan. Und
Ja, also aktuell ist meine berufliche Situation nicht toll. Und dann sagen die: „Ja, anstatt dass du da rumleidest, komm doch zurück.“ Ich so: „Ja, was soll ich denn da machen?“ „Ja, du kannst doch hier Arbeitslosengeld beantragen. Viele machen das.“ Ich so: „Ja, toller Karrierevorschlag, Hartz IV.“
Mhm. Mhm. Hm. Ja. Mhm. <chuckles> Ah ja. <laughs> Aha. <coughs> Na ja, na ja. Und du fängst jetzt in 'ner Woche äh, in 'ner Woche 'ne neue Arbeit an?
Ja. Und bei dir? Ja.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Und das das war irgendwie <coughs> <clears throat> damals wie, äh jung sein, da da, äh, war das war 'ne Nebensache sozusagen, ne? Denn wenn man sich verliebt hat, dann ist das so ziemlich das Einzige, was zu der Zeit zählt, ne, das ist ganz normal. Und, ne aha.
<exhales> Ja. Ja. Hm. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt in ein Land ziehst, wo du schon 'ne Arbeit hast oder wo du ja, dann kann ja auch keiner was sagen. Ich bin ja auch hier hingezogen. Ja.
Mhm. A g es kann sowie äh, kann sowieso keiner was sagen. Was sollen andere Leute sagen? Die sollen sich um ihr eigenes Leben kümmern. Ja.
Ne. Ne, ich meine nur klar, die Familie wird dich ja auch vermisst haben, ne? Die werden ja auch sicherlich nicht begeistert davon gewesen sein, ja.
Ja. Mhm. Ja. Vielleicht. Na ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß es? <snorts> Es ist, wie äh, wie es ihnen passt sozusagen, ne? Hm, dann muss man sich das halt manchmal passend machen, ja? Äh, n es war auch nicht so 'ne Situation, wo alles immer gut war und familienmäßig immer gut, äh ganz, ganz, ganz auf der anderen Seite, würde ich sagen. Und, äh, dementsprechend, ja, wie ich aufgewachsen bin und ähm, dann muss ich meine Entscheidung treffen, ne? Und damit ist es gut. Und wenn deine Mutter das nicht akzeptieren will ich meine, solange du nicht nach Hause gehst und sagst: „Ach, ist Scheiße“, und dies und das und bist du am Jum Rumjammern, ähm solange das nicht passiert, das ist dein Leben, dafür stehst du grade, das willst du machen und dann ziehst du das auch durch. Und wenn mal was passiert, dann muss eine neue Lösung finden und dich damit abgeben, ne?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich meine ja die Sache ist halt die, als als ich jetzt zweimal in die Vertragspause geschickt wurde vom alten Arbeitgeber, dann hat mir natürlich meine Familie ausgeholfen.
Aha. Ja. Aha.
Ähm, ich weiß, dass sie das jetzt ein zweimal ist okay, aber dauerhaft ist das ja auch keine Lösung. Das weiß ich selber.
Ja, aber dann äh, dann äh, äh, ja ne, erstmal ist das erstmal ist das keine Lösung und zweitens Mal sollte das eigentlich nicht passieren, denn, wenn du dein eigenes Leben willst, dann musst du auch auf eigenen Füßen stehen. Und wenn das mit deinem Arbeitgeber pa ah, ah, ah, passiert, dann musst du dich en entweder absichern und noch 'ne andere Arbeit haben und das zur gleichen Zeit tun. So, wenn das pe passiert mit diesem Arbeitgeber, dass du noch was z hast. Oder du musst dir ganz einfach 'ne andere Arbeit suchen. Da kannst du dann nämlich auch nicht zurückgehen und sagen: „Ähm, hier, könnt ihr mir helfen?“ Ja, aber dann zu sagen: „Hier könnt ihr mir helfen?“, und dementsprechend, damit haben sie sich das Recht erkauft, eine Meinung zu haben und die auch zu äußern. Und dann musst du dir das anhören, ne? Das liegt dann an dir.
Ja. Ja. Ja, aber Mhm. Mhm. Ja. Ja, das weiß ich auch. Ich war auch am Suchen, ja, ja, aber der Arbeitsmarkt hier ist halt nicht so toll, ja. Mhm. Klar. Ja. Ah, ja. Mhm. Ja.

Ja? Und <coughs> <clears throat> gibt's da nicht irgendwo irgendwas, äh, an den äußeren Rändern, so dass du entweder fahren oder mit dem Bus oder sonst irgendwas?
Ja. Ähm, ja. Auf die Idee kam ich auch schon längst, aber weil die Stadt so teurer wird, ziehen viele an die in die Umgebung herum, äh, weg und auch Städte, die hier 'ne 'ne 1/2 Stunde, 1 Stunde weg sind, die sind nicht viel günstiger die sind 100, 200 € günstiger.
Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Und dafür f den ganzen Freundeskreis zu verlieren, das ist es mir nicht wert. Wenn das jetzt wirklich die Hälfte wäre, würde ich sagen: „Ja, okay, da ziehe ich jetzt mal hin, wenigstens 1, 2 Jahre, spare bisschen Geld, gucke mal, ob sich die Situation in Barcelona vielleicht verbessert.” Aber es ist da nicht besser und dann ich fühle mich eh schon alleine im Leben und in diesen kleinen Vororten, da fühlt man sich so verloren das ist so klein, nix los, alles lokal und die Katalanen, die sind da alle unter sich die sind ja eh nicht so offen für die Ausländer, die meisten. Die haben halt ihre Kultur die wollen sich nicht assimilieren, äh, leben da i
Aha. Na, ist wenigstens etwas. Mhm. Ah, ja. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Aha. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Aha. Ja, ja. Mhm. Aha. Äh, was heißt die die wollen sich nicht assimilieren? Das ist der Hau deren zu Hause. Du musst dich
Ja, das ist so deren Angst, weil die halt früher wurde ihre Sprache halt verboten.
assimilieren in integrieren. Ja, ja, sicher. Na, du bist derjenige, der sich integrieren müsste, nicht sie.
Hm. Ja, ich habe ja Spanisch gelernt, auch wenn ich es nicht gut nicht ganz gut spreche, aber Katalan Katalanisch kann ich mir nicht antun ist 'ne zu schwierige Sprache und es wird nur hier gesprochen, nirgendswo sonst. Aber gut, äh, mal schauen.
Mhm. Aha. Mhm. Ah, ja. Ne, ist was anderes. Hast viele Entscheidungen zu treffen. <chuckles> Gut, bis dann.
Ja, dan Ja, auf jeden Fall. Bis später.

Und und und und dementsprechend, ne, ähm, hast du jetzt was dagegen gemacht und dann brauchst du dich nicht mehr wie ein Jojo zu fühlen und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass, äh, der der den nächsten Monat kannst du vielleicht die Miete nicht bezahlen. Das geht ja auch nicht, ne, und wenn du da dann erst mal was Festes hast und das Ding online, vor allen Dingen, wenn du alleinstehend bist, dann hast du ja Zeit und dann tu mal 'n bisschen mehr Zeit in deine Arbeit und in online rein und dann, äh, sparst du dir mal paar Ko Groschen und dann kannst du auch sehen, ob du irgendwo 'n anderen Platz findest, wo du leben kannst, dass es nicht so teuer ist und du, äh, scheinst, äh, es offenbar zu zu lieben, bei dir selbst zu sein, also nicht mi mit anderen Leuten, ne, und na ja, sicher. Ja, siehst du. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, das geht einfach nicht gut. Also, ich komme mit m mit, hm, Erdlingen nicht so gut zurecht, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Na ja, gut, und und dementsprechend dann
Mit Bewohnern dieses Planeten.
<chuckles> Ja, du bist auch einer, ne? Vielleicht denken sich andere das gleich über dich und, ähm ja, ist okay.
Ja, ja, ist auch normal, ist auch okay. Klappt halt auf beiden Seiten nicht.
Du musst es musst es dir eben passend machen, ne?
Hm, ich meine, meine Wohnung ist auch zu klein zum Teil, ne? Das ist so 'ner offener Bereich, das ist so 'ne kleine Duplexwohnung. Ich habe hier monatelang Mitbewohner gehabt. Ich habe mich da immer mehr immer weniger unwohl gefühlt äh, immer weniger wohl gefühlt und dann haben wir uns am Ende richtig gestritten und dann habe ich zu ihm gesagt: „Such dir bitte was anderes.“
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Naja. Ja, ja. Ja, gut. <chuckles> Mhm. Naja, ja, naja, also siehst du? Ähm
Ja.
Dann kannst du dir auch was anderes suchen, das wo du vielleicht weniger Geld bedie äh, äh, bezahlst und wenn du schon mal was
Ja, aber dafür müsste ich erst mal 'ne Remote-Arbeit suchen, ne? Die Arbeit, die ich jetzt, äh, anfange nächste Woche, die kann man auch wunderbar von zu Hause aus machen, aber der blöde Kunde will, dass man ins Büro antanzt. Die wollen unbedingt mal schönes Gesicht sehen. Da so geht's allen, ne? Wenn man das zu Hause machen dürfte von zu Hause aus, da könnte ich, was weiß ich, nach Alicante ziehen, wo man weniger als die Hälfte bezahlt an Miete. Dann könnte ich auch Geld sparen. Dann könnte ich auch ü mich selber über Wasser halten, wenn ich denn mal für 1, 2 Monate arbeitslos bin. Aber du kommst hier nicht zum Sparen, glaub mir.
Naja. Mhm. Hm. Aha. Ah, ja. Klar. Ja, ja, naja. Oh, oh. Ja. Mhm. Naja, dann kann Mhm. Ja.